Eh, quindi non si accorgevano perché io chiaramente ero qui alla mia postazione, facevo il mio, poi magari e ecco esatto. Dopo qualche giorno si sono accorti della differenza di lavoro no, e allora là han cominciato a fare qualcuno: "Ah!" anche qualche complimento, qualcuno: "Cosa hai fatto, come va?", eh poi chiaramente m'è capitato che qualcuno m'abbia chiesto: "Ma ehm hai camb ho visto che sei cambiato, c'è qualche cosa" allora gli ho spiegato Sì, esatto.
Ah. Facevi il tuo, esatto eh. Ah, l'hanno notato comunque, bello, bom sì, molto interessante che hanno comunque notato questo tuo cambiamento silenzioso, perché non sembra che tu l'abbia gridato ai quattro venti quello che stavi facen
No, no, no, assolutamente, perché per me era diventata una cosa normale, quindi non era una cosa da sbandierare, era la mia normalità, la mia quotidianità no, quindi ho cominciato a spiegarlo a il ragazzo che lavora più vicino a me e anche lui ha detto, ma all'inizio era un po' titubante, poi ha ho visto che ha cominciato a provare un pochino anche lui e devo dire di averlo praticamente convinto, perché adesso lo fa anche lui un po' a suo modo, però lo fa anche lui. Giustamente poi ognuno lo adatta alla sua persona ecco, però ho visto che ha vi anche lui ci ha provato e a quanto pare fino a oggi ci sta riuscendo con successo. Quindi, ehm, bene devo d
Mh-mh. Mh, ah, pensa te. È una cosa contagiosa, cioè parte 1, si diffonde un altro, poi magari lo provano un po' tutti e va a finire che ta tra 1 anno tutti in azienda lo usano, e siete tipo un'azienda g zen giapponese o cinese che vuoi che s
<chuckles> Esatto, esatto, ar Sai l le cose buone, come si dice, non hanno bisogno di pubblicità, v vanno da sole, vanno. Quando una cosa funziona non serve neanche la pubblicità, è proprio così oh.
No certo, certo, è vero. <chuckles> Perfetto, allora domanda a bruciapelo, a chi consigli questo questo metodo, a tutti o solo a qualcuno?
Sì. Allora i chiaramente lo consiglio a tutti, in particolare chi ha dei compiti che vuole evadere nel minor tempo possibile e magari non li vuole fare per noia, per stress o per qualche altro motivo, ecco.
Certo, certo, ce